طبعًا، طبعًا وعايز أقول لِك أنا أصلًا في البيت كانوا بيفتكروني مجنون لإنه أنا كنت معظم الوقت أنا مش في الجامعة. والله العظيم كنت بذاكر لنَفْسي وأنا باشرح بصوت عالي، لدرجة أخويا يعني خَد مني الحتة دي، بقى يشرح أو بقى يذاكر بنَفْس الطريقة بتاعتي عارفة اللي هو حتى بي
<chuckles> Bravo. ما لو المعلومة هتثبت يع إن شاء الله يا رب نغنّيها المهم تثبت.
آه والله. والله العظيم فعلًا كنت باشرح لنَفْسي كأني قاعد قدّام حد يعني والله مش عايز أجيبها لِك إزاي عارفة اللي هو أنا كنت باقعد كده، ال هو إيه، حتى كنت أقول لنَفْسي وبتاع، معلومة كذا فاهم، فاهم اللي أنا باقوله؟ وأقعد أقول كده، والله العظيم وكأني قاعد قدّام حد بجد.
إمم. كأنك بتشرح لحد. أيوه. كده ليهم حق يقولوا عليك مجنون. <laughs>
مش باقول لِك. <laughs> بس يعني ف فهي الفكرة
لا وأنت بتكلّم مامتك تلاقيها بتدخل عليك أنت بتكلّم مين يا ابني، لا إله إلّا الله.
هُم كانم بالضبط ،ما هُم خَدوا وقت على ما استوعبوا أصلًا إن أنا باكّلم نَفْسي وكده يعني، أنتِ فاهمة قصدي، فإيه، فيعني خدوا وقت اتعوّدوا عمومًا عليّا، يعني حتى إيه، مِراة عمي إحنا قاعدين في بيت عيلة، مِراة عمي كانت في مرة طالعة عليّا لقيتني باذاكر فلقيت لأ فبقت تقول لها: "هو بيكلّم مين؟" قالت له: "لأ، ده هو بيكلّم نَفْسه، مجنون" راحت علمت لها كده. <laughs>
إمم، إمم. إمم. ما تاخديش في بالك أنتِ. <laughs> ما قالت لهاش مثلًا خُشي ارقيه مثلًا والّا خُشي اقري عليه قرآن.
أيوه: "ما تركّزيش،" لا، لأ، الحمد لله. فطريقة المذاكرة نَفْسها تفرق، الواحد كان يقّسم المذاكرة مثلًا عارفة اللي هو إيه، أت أ أذاكر ساعة، ساعة ونُص، بعد كده أروح أتفرج مثلًا على مسلسل أنا باحبه، وبعد كده أرجع أكمل وهكذا. آه بافصل بين الوقت والوقت عشان ما أحسش بالضغط بتاع ال المذاكرة، ما أحسش إن أنا واجب عليّا أعمل كده، وطبعًا يعني كنت أشرب بقى و كنت باخد أوقات صح، يعني كنت باضبّط وقتي صح. فهي الفكرة في كده، يعني فيه حاجات برضو بتفرق.
أيوه. أيوه. صح. صح. Bravo عليك. إمم، إمم. حلو أوي بجد. يعني واضح إن أنت من الناس اللي بتحب فعلًا إنها تذاكر باستمتاع كده، مش اللي هو دَش وخلاص زي ما بيقولوا، فBravo بجد. أنا اتبسطت أوي، أوي بالكلام معاك، وإن شاء الله نتكلّم تاني، شكرًا ليك.
إمم. بالضبط. بالضبط. لا، لأ، لأ أكيد لينا كلام تاني، أنا اتبسطت أكتر. شكرًا جدًا.

آه طبعًا، بتبقى في فرْق طبعًا كبير في ال في المواريث في فرْق كبير بين النصيب نفْسه أنتِ فاهمة، الت الت اللي هو ال النز التقسيمة، تقسيمة التَرِكة نفْسها أصلًا بتبقى مختلفة فاهماني، فيعني كنت قعُد أشرح لهم في المحاضرات وكده دي كانت طريقة مثلًا باحب إن أنا أستخدمها، طريقة تانية أنا نفْسي أصلًا لمّا كنت باشرح لنفْسي ال الحاجة كنت باشرحها كقصّة، كنت باشرحها عارفة اللي هو إيه كقصّة بجد اللي هو أنا مستمتع بيها أنا مبسوط، أنا يعني آه،
إمم. إمم، إمم. التقسيمة. إمم، إمم. حلو أوي. إمم. إمم، كإنك بتحلل الحاجة مثلًا وبتاخدها ب بسهولة كده إن أنت تبسّطها أوي كإنها قصّة مثلًا أو حدوته بحيث إن أنت آآ، تفهمها وتستمتع أصلًا بيها، وتبقى فعلًا فاهم إن يعني الحاجة دي جات منين أو القصّة وراها إيه، يعني مثلًا مش أ مش اللي هو بتحفظ وخلاص يعني.
بالضبط، مش اللي هو حفظه وخلاص، لأ مش مجرّد حفظ، لدرجة إن أنا يمكن فاكر شوية حاجات من الكلية بسبب الطريقة دي، إن أنا ويمكن فاكر حاجات كتير كمان من الكلية، بسبب ال الطريقة دي، يعني مثلًا لو رُحت لحد من صحابي مثلًا كان بيحفظ وطالع من أوائل من أوائل الدفعة، وسألتيه أنت فاكر حاجة هيقول لِك لأ، مش فاكر أي حاجة أصلًا، فهي الفكرة هنا، الفكرة في طريقة التعلُّم نفْسها اللي تخلّي الدراسة نفْسها ممتعة، يعني أنا أقول لِك حاجة أنا أفتكر مثلًا ساعة لمّا كنت في تالتة اعدادي كان في مدرِّس عندنا مدرِّس كمبيوتر، المدرِّس ده كان بيشرح المادة دي بإيه بالطريقة الأغاني والله العظيم كان بيشرح المادة بطريقة الأغاني.
إمم. إمم. مش هيبقى فاكر. صح عندك حق. إمم. إمم. صح. إمم. آه. واو! أيوه على فكرة في ناس كتير أوي دلوقتي ثانوية عامّة، هُم بيشرحوا الفلسفة والمنطق وحاجات كتير أوي كده بالأغاني.
بالضبط بيشرحها بالأغاني، دي أنا شايف إن الطريقة دي على فكرة يمكن كانت حلوة، يعني عارفة اللي هو كان مدرِّس كده كان والله بجد كان أصلًا ساعتها الكمبيوتر ده كان بيتضاف للتقدير، للتقدير ال زي ما تقولي التقدير التراكمي الثانوية العامة بالضبط، فعايز أقول لِك أنا ش حضرت معاه أنا ما كنتش بافهم في الكمبيوتر، حضرت معاه كنت دايمًا وأنا قدّام ال قدّام ال الامتحان كده أقعد أفتكر الأغنية أنا عايز أفتكر الجزئية دي كانت بتقول إيه، فأفتكر الأغنية وأقعد أقعد أردد الأغنية لحد ما اوصل للجزئية اللي أنا عايز أوصل لها، لإن أنا حفظت الأغنية، هي كان بيشرحها بطريقة حلوه كان آه، ماشي طريقة مختلفة شوية وطريقة أغاني وبتاع بس يعني إيه جابت مع الواحد، فدي كانت طريقة مثلًا ممتازة.
أيوه، أيوه. إمم. أيوه، آآ، أيوه، النجاح أيوه، إمم، إمم. إمم. أيوه، صح. أيوة طبعًا، ما هي الفكرة إن المعلومة تثبَت، وإن أنت تست يعني أنت بُصّ أهو أنت فاكرها لغاية دلوقتي، يعني أنت خلاص خلّصت كلية مثلًا أو لسّه في الكلية، وفاكرها من وأنت في تالتة أعدادي فبُصّ فضلِت في دماغك قد إيه أصلًا يعني.
أيوه، أيوه.

بالضبط، نفس الفكرة كده بالضبط. فدي طريقة جابت معانا بصراحة في الثانوية العامة، ودي حاجة كانت مُمْتِعَة بالنسبة لي. الفرق بقى الشاسع بالنسبة لي بقى وطريقة المذاكرة اللي هي خلّتني بقيت باذاكر الحاجة مش لمُجرّد إن هي واجب عليَّ كانت في الجامعة، يعني أنا رغم إن أنا كنت باذاكر آه.
امم. حلو أوي. آه، إيه بقى؟ إيه اللي كان حصل في الجامعة خلّي الموضوع ده يبدأ؟
لأ الجامعة بالنسبة لي دي نقلة نقلة زي ما تقولي نقلة تانية، ليه بقى؟ أنا الجامعة حرفيًا آآ، كان في داخل الجامعة ما كنتش أعرف ناس كتير، بالذات لما حوّلت من كل من جامعة لجامعة تانية، فيعني لما حوّلت الجامعة التانية أنا ما كنتش أعرف حد خالص. تقريبًا بدأت أعرف في تالتة جامعة، فيعني عارفة اللي هو إيه، كان ليَّ طريق كان ليَّ طريقة برضه حلوة. لما عرفت بقى ناس وبتاع، عرفت ناس كتير أوي، مرّة واحدة كده عرفت ناس كتير. بقيت باقعد معاهم بين المحاضرات في ال في ال يعني أنا كنت كده كده هُم كانوا بيحبّوا شرحي في الشريعة الإسلامية، كنت باشرحها بطريقة حلوة جدًا. فكانوا يي بين المحاضرات كده يقو يقولوا لي إيه
امم. امم. حلو. حلو أوي. امم. أنت كنت أزهر يعني؟
لا، لأ، أنا كنت كلّية حقوق، فآمم
آه، أوكي، تمام. امم، امم. يعني الشريعة الإسلامية في الحقوق، يعني في ال في القوانين وكده؟ امم، امم، أوكي.
كانوا ييجوا كانوا ييجوا كده المحاضرات آه، آه، بالضبط موجودة. فهُم كانوا عارفة اللي هو المواريث بقى والحاجات دي وكده؟ بالذات المواريث، ما كانوش يفهموها. اللي هي بقى تُوُفِّيَ عن مش عارف أَبّ، وأُمّ، ومش عارف أَخ أَخ الزوجة، ومش عارف مين ومين، عارفة اللي هو الحاجات ال الملعبِكة دي. عايز أقول لِك أنا الوحيد اللي تقريبًا كنت بافهمها في الدُفعة كلّها، كانوا بييجوا إيه، كانوا بييجوا يقعدوا معايا، والله العظيم، نقعد اشرح لنا، أقعد أشرح لهم. لحد دلوقتي أفتكر الشرح لإن أنا كنت باخد كنت باخده بطريقة مُمْتِعَة، إن أنا أقعد أدّيهم أمثلة للحياة الواقعية، أقول لهم إيه، كنت ب عارفة اللي هو كنت ب ب مش مجرّد بس إن أنا باقرا لهم الكتاب، لأ أنا كنت باخد الكلام وأفصصه لهم، أقول لهم
أيوه فهمتاك. امم، امم. امم. أيوه. <chuckles> اللي هو ها؟ اشرح لنا بقى. امم. آه. طَب ما تدّيني مثال كده على حوار المواريث ده كنت بتشرح إزاي؟ يعني قُل لي مثال كده و أو وضّحه مثلًا، حاجة مثلًا في المواريث مثلًا كانت الناس ما بتحبهاش مثلًا أو حاجة، وكانت صعبة عليهم، وأنت شرحتها مثلًا بم بسلاسة مثلًا، لو لو فاكر يعني.
آه. أفتكر آه، أفتكر حاجة شرحتها لهم بسلاسة، آآ، كان في حاجة ن دايمًا يسمعوها كده في المواريث بتبقى صعبة شويّة كده يقول لك إيه، يقول لك: "الأب وإن علا والابن وإن علا." أنتِ فاهمة؟ أو الابن وإن إيه، وإن نَزَل. هاقول لك بقى أفهّمك، معنى معنى الكلمة أصلًا دي اللي هي وإن علا وإن نَزَل، وإن علا يعني ال الابن، مين الأعلى منه؟ الأب. كنت أقول لهم دايمًا يعني أنت مثلًا أنت مين؟ أنت دلوقتي أهو شخص اللي هو فلان، مين فوقيك على طول، أو مين اللي جابك؟ يقول آآ، أبويا. طَب مين اللي جاب أبوك؟ آآ، جِدّه جِدّي. ومين اللي جاب جِدّك؟ جدّ جدّ وهكذا أقول له دي كده إيه، وإن وإن علا لأ وإن نَزَل، دي وإن نَزَل، تمام؟ أما وإن علا اللي هو أنت، مين أنت لما لما تتجوّز، هتخلّف، هتجيب مين؟ ابن، طَب ابنك ده لما يتجوّز ويخلّف هيجيب مين؟ ابن، فاللي هو ابن الابن وهكذا. دي كده وإن إيه؟ وإن علا، دي كده اللي هي ال الجزئية كده في الشريعة. فكانوا دايمًا ما يفهموهاش، كنت أشرحها لهم بطريقة مُمْتِعَة كده اللي هي م بطريقة لذيذة كده كانوا يفهموها مني على طول. يعني
امم. يعني إيه؟ أوكي. امم. الأب. امم. آه. جدّي. آه. أوكي. أوكي. آه. امم. امم. امم، امم. يعني ده كان ليها علاقة بال مثلًا بالورث أو حاجة، مثلًا الأب ده امم، بما بما علا مثلًا ليهم حاجة، وبما نَزَل ليهم حاجة يعني؟
امم.